हाँ, बिल्कुल क्योंकि अ, जब पैसे का इतना ज़्यादा उपयोग होता है तो यह एक बिजनेस बन के रह जाता है ना, तो लोग राजनीति में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियों से अ, टिकट लेने के लिए किया गया हो, है ना? होता है ना कि बड़ी-बड़ी पार्टियाँ चुनाव लड़ने के लिए भी अ, कुछ निश्चित राशि लेती है। अ, जो सीट पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले होते हैं, तो उससे काफ़ी अ, मतलब एक बिजनेस जैसी चीज़ बन जाती है, जो राजनीति सेवा के लिए बनी होती है कि लोगों की सेवा की जाए। अ, लोगों का विकास किया जाए, तो वो पैसा इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि लोग सिर्फ पैसा खर्च करके उससे अ, 2 से 3 गुना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ अपने लिए करते हैं जो भी काम करते हैं, तो भ्रष्टाचार की एक अ, बहुत बड़ी जड़ हो जाती है, है ना? तो उसमें परिवारवाद भी हो जाता है कि वो एक बिजनेस सोचते हैं कि हमने इससे कमाया तो हमारे बच्चे भी सिर्फ तो होता भी है ना अब देखते भी होंगे कि जो र राजनीतिज्ञ हैं, उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति में एक्टिव रहते हैं।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
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी।
बिल्कुल, आपकी भी राय जानना चाहूँगा मैं।
जी।